Mawala eh sila, they have parang pakiramdam nila magsisimula pa lang naman sila, eh gano'n. So, anong kakatakot nilang mawala, wala silang masyadong ganong iniisip kaya sila yung may tapang na mag-voice out talaga, which is nakakatuwa na nagagawa nila yon for us na minsan may mga kagaya ko na takot na, ayon. Ayon lang nakakatuwa.
Oo. Tama. Oo. Oo nga, eh. Ay ayun, tama, tama ka diyan. Tapos ayun, pansin ko rin kasi, parang sinasabi rin nila yung mga opinyon nila, para na rin sa future, sa kabukas kinabukasan nila, pati na rin sa kalagayan nung mga halimbawa nung mga nagtatrabaho na ngayon, mga ate at kuya nila, na abala na sa pagtatrabaho para, halimbawa yung usapang sahod sa Pilipinas o kaya yung kalagayan ng ekonomiya ng bansa, 'di ba? Para maisulong din yung katayuan natin.
Mhm. Oo. Mhm. Oo yung, tamang pagiging leader dami sati ag sa aminin natin madaming mga lola mga nanay na yung ano nila'y nakasanayan nilang way ng pagboto eh, di
Totoo. Iyan, oo isa pa 'yan.
Naaano sila, uuto sila sa mga ganto, eh yung mga kabataan ngayon talagang alam na nila kung pano kumilatis ng ano, tas nakikita nila na may mga kagaya nilang nakakabata-bata rin na alam mo yung nakakagawa ng change, halimbawa yung mga Mayor Vico,'di ba? Ano, naka sabi ko puwede palang ano, mag ganon rin 'to kapagka na honest, saka tama yung pamamalakad ng isang leader. Kaya sila parang mas lalo sila ring, nakikita mo sila na yung, ah bina-value nila yung magandang leadership at ina-apply nila yon sa sarili nila at at tingin ko nga, ano eh, itong Pilipinas mag-uunlad 'to 'pag napalitan na lahat ng matata sabi ng matatanda diyang naka-ano mga nakaupo na is yung mga medyo siguro mga kaedaran ko or younger than me na talagang may vision para sa Philippines, ayun.
Tama. Oo. Tama, oo. Ayan, tama. Iyan. Oo nga. Pansin ko nga 'yan. Ano? Ay, oo. Tama, ayun. Oo, tama, tama. Oo, mulat, mulat sa totoong kalagayan ng bansa. Eh, alam mo 'no nabanggit mo na rin naman 'yang, ah, tungkol diyan sa pulitika, nakakatuwa nga kasi, ayun, yung mga kabataan although minsan hindi sila pinakikinggan ng mga matatanda, eh, malaki yung naidulot nilang pagbabago lalo na diyan sa eleksyon, 'di ba? Kumbaga mas nasasala yung mga kwalipikasyon nung mga tumatakbo dahil na rin sa pagiging mapanuri ng mga kabataan ngayon.
Oo.

Aha.
Para lang ma-ano, ma i motivate, hindi kasi nakaka-motivate 'di ba? Parang nag, ah, ko-cause pa siya ng toxic, ah, environment sa workplace gano'n, 'yong ipinapa-realize nila sa mga tao na mayro'n palang mga other ways ka na, ah, puwede naman palang ma-reach 'yong mga goals ng hindi ganito
Oo. Tama, 'yon nga. Ayon. Kaya nga, eh.
sa sarili saka sa ibang tao. 'Yon, 'yong, ah, nakita kong 1 sa mga magagandang contribution nila. Actually, marami pa, eh, ikaw baka may naiisip ka pang dagdag?
Oo. Ay ayon. Sakin naman, siguro, kasi sa ngayon, ah, 1 sa pinakamalaking contribution no'ng kabataan, gaya nga ng sabi mo, eh 'yong awareness, 'yong kamalayan sa wikang Tagalog at 'yong pagpapalaganap na rin ng impormasyon 'di ba. Kasi, sa pamamagitan ng ano ng, ano ba 'yon? Social media, maraming ano, eh, kabataan 'yong nagiging, ah, tagapagdala o tagapagpalaganap, tagapagkalat nung, ah, mahahalagang usapin. Katulad nga halimbawa 'yong mga eleksyon 'di ba, 'yan, 'yong mga politiko, mga climate change, puwede rin. Tapos 'yong mga mental health issues, ah, gender equality, ano pa ba? Edukasyon, ah, siguro pati 'yong karapatang pantao, 'yong mga gano'n. 'Di ba, ngayon ano siya eh, matunog siya sa social media. Kumbaga, ako kasi bilang kabataan din, parang na-fe-feel ko na, nagiging tulay kami para o nagiging tulay tayo, para iparating sa mas nakararami, ah, 'yong mga isyung madalas hindi napapansin o sinasadyang pinagtatakpan gano'n, 'di ba? Kaya naman
Hmm. Oo. Oo. Mm, totoo 'yan. Oo. 'Saka alam mo, napansin ko lang 'no, 'yong mga kabataan iba 'yong power nila, eh. Kasi no'ng bata din ako, napansin ko, sobrang vocal ko sa mga bagay, hindi pa ako natatakot sabihin kung ano 'yong o sige, kung mali ako, itama mo ako, ganyan. Kumbaga, wala akong inhibitions. Hindi ako though hindi naman 'di ko naman, ginagawa 'yon in a way na parang agresibo or nagmamagaling pero parang mayro'n lang talaga akong ano, ah, i-point out gano'n. Ah, kaso 'yong sabi nila na Parang ngayon kasi na dahil nga nag-working na ako tapos mayro'n na akong mga bills na binabayaran, medyo nawala na 'yong gano'ng spark sa'kin, eh, na nakikita ko na nando'n pa rin sa mga kabataan. So, parang ako, natutuwa ako kasi sila 'yong nangunguna kasi da parang ano, iniisip nila na responsibilidad nila 'yon bilang mamamayan, na hindi na natin magawa sa ngayon kasi naka-tied na 'yong mga pangalan natin sa halimbawa sa
Ayon, kaya Oh? Totoo. Oo. Tama. Oo, oo. Oo. Eh, nakakawalang galang 'no? 'Yan, tama. Oo. Oh? Ah, okey. Oo, oo. Pinagpapatuloy nila 'no. Tama, tama naman.